بالضبط. أنا شايف إن هو أنتِ المفروض تتعاملي بشفافية جدًا، ما ت ما بلاش إن أنتِ تتعاملي معاه آآ، إن أنتِ مثلًا متأثّرة بعلاقة فاتت، فتتعاملي معاه بالمخاوف اللي كانت عندِك في العلاقة اللي فاتت من ناحية إن أنا أبتدي لأ، لأ، أنا مش هادّي له آآ، كل حاجة دلوقتي، أنا مش هاعرّفه كل حاجة عنّي دلوقتي. لأ، لإن هي العلاقة دي بتبقى مبنيّة على الشفافية والصراحة، فلازم يبقى أنتم الاتنين عندكم صراحة مع بعض، عشان العلاقة دي ت تقوم، ولو هي ما أتبنتش على كده، يعني هو الفكرة إن أنتم قُدّام هتبقوا متجوّزين، فهي لو العلاقة من الأول مش مبنيّة على شفافية وصراحة وتعامل صريح مع بعض، يبقى كده أنتم قُدّام مش هتقدد تقدروا إن أنتم تبقوا زوجين كويسين لبعض، دي كانت النصيحة يعني.
إمم. أيوه. أيوه. أيوه فاهماكِ، هي فعلًا نصيحة كويسة فعلًا، ممكن أبدأ آخُد في آخُد بيها وإن أنا وإن أنا مثلًا أبدأ أطبّقها فعلًا في حاجة زي كده، لأ، فعلًا، فعلًا نصيحة كويسة.
طيب. أنتِ آآ، ك يعني كويس إن دي حاجة عجبتِك، بس أنا عايز برضه أ أسألِك سؤال بسيط، آآ، أنتِ إمتى بتحسّي بالقلق ده؟ يعني إمتى فعليًا بتحسّي بالقلق ده؟
إمم. آآ، القلق عمومًا م يعني مثلًا لو إحنا قعدنا سَوا واتكلِّمنا وحسّيت في حاجة في في طباعه مش عاجباني، فبابدأ أحس بقلق، فباحس إن أنا مُتراجعة في الموضوع وإن أنا خايفة إن أنا أقول وأتكلِّم أو كده. يمكن مثلًا ما وصلتش لفكرة إن أنا أقعد مع حد أكون مرتاحة ليه 100% أو حتّى 90%، فاحس فعلًا أنا مرتاحة للكلام. فعشان كده بافكّر بشكل عقلاني شوية اللي هو آآ، لو قُلتِ هي هيضحك عليكِ وهيرسم عليكِ وهيبني لِك حاجة مش بتاعتِك أو حاجة مش حقيقية بالنسبة له، <tsk> فهو ده التفكير اللي بييجي في دماغي يعني، والقلق بييجي لي في وقت أنا فعلًا قعدت مع حد وحسّيت منّه حاجة مش حبّاها، آمم، طباع مش كويسة، آآ أفكار مش كويسة، ف فده بيعكس لي فكرة القلق، ف فباتراجع في الكلام معاه.
أيوه.